Und manchmal finde ich das ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht, also, auch mal so dann Leute bei Instagram zu sehen, wie die mit ihren Kindern oder so umgeht oder wenn die so Erziehungstipps geben, ne? Also, ich bin grundsätzlich so ich habe schon so meinen eigenen Kopf und ich habe auch meine eigene Vorstellung. Aber ehrlich ges also, so die 1. Sache, die mich völlig überrannt hat, waren diese Meltdowns bei meiner Tochter, als sie so 3 wurde. <inhales> Damit konnte ich am Anfang überhaupt nichts anfangen und dachte ich: „Was habe ich denn hier für 'n Monster, ne?“ Äh, so von der kleinen süßen Prinzessin zu dem plötzlich mutiert. Ähm, ich wusste erst mal gar nicht, was los ist. Ja, und dann habe ich halt auch auf Instagram so 'n bisschen rumgeschaut und das war jetzt auch ganz interessant, weil <tsk> wenn die das so von der psychologischen Seite dann auch eben durchleuchtet haben und das hat mir auch geholfen, dann vielleicht sie 'n bisschen zu verstehen. Das hat die Situation vielleicht nicht leichter gemacht, aber
Ja, ja. Mhm. Ja. Ja. Aha. Aha. Ja, na sicher. Aha. Ja. Mhm. Mhm. Ja. <laughs> Aha. Ja. Mhm, mhm. Ja. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> Mhm. Das ist äh, das ist ganz normal, ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Aha. Aha. Ja, ja. Äh, du hast es verstanden, ja. Jetzt, äh jetzt ergibt es Sinn, ne? Ja, ja, sicher. Mhm. Ja. The terrible twos and threes. <chuckles> So ist das. Ja. Mhm.
Genau, ne? Ja, genau. Mhm. Oh ja, oh ja, ganz ehrlich. Also, ich meine, jetzt also, sind das, glaube ich, nur noch so Ausläufer. Jetzt kommen die schon deutlich seltener. Sie wird im Oktober 4. Dann hoffe ich, dass es das war. Ich meine, da kommt natürlich die nächste Stufe und die wird wahrscheinlich auch ne, also, kommt wahrscheinlich wieder irgendwas anderes. Es kommt ja irgendwie immer was.
Aha. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. <laughs> Ne, es macht immer Spaß. Es macht immer Spaß. Und wenn sie so 'n temper tantrum hat, das Beste zu machen, dann hältst du sie einfach und und und und mit ihr sprechen und 'n bisschen locker und dann geht das auch wieder, weißt du? Ja.
Ja, ja, du sagst es schon. Ja, man muss halt viel erklären. Die Kleinen wissen ja auch nicht, was mit denen los ist, ne?
Ja, ja. Ja, genau so. Na ja, ist gut. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man wirklich nicht sagen, ist es gut oder ist es schlecht? Es ist halt einfacher, die schlechten Seiten zu sehen, weißt du? Denn darüber können wir uns aufregen und ja, ne? Ganz klar. Aha.
Mhm. Mhm. Ja. Richtig, genau. Zu erkennen ja, genau, zu erkennen. Mhm. Vor allem aber, ich meine, wir können uns ja drüber aufregen, ne? Das ist ja auch viele Leute, die sich über die Entwicklung der KI aufregen, wo ich mir denke: „Ihr könnt euch jetzt natürlich hinsetzen, euch darüber aufregen. Ihr könnt aber auch einfach mal der Tatsache den Tatsachen in die Augen schauen. Ihr werdet die Entwicklung nicht aufhalten können. Freundet euch mit dem Gedanken an. Das ist die eure Zukunft, das ist die Zukunft eurer Kinder. Beschäftigt euch damit. Lernt die KI kennen und lernt, damit zu arbeiten.“ Und ehrlich gesagt, mein Bruder hat mich mal darauf gebracht. Der macht zum Beispiel total viel mit diesem ChatGPT, oder so. So so so Schreiben oder so, ne? Solche Widersprüche, das macht alles die KI für ihn.
Ja. Aha. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Aha. Aha. Ja. Nicht aufhalten können. Ja, das ist richtig. Aha. Ja. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Richtig. Aha, aha. Ja, ja, ja, aha. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Oh.
Mir war das gar nicht klar. Und dann hat er mir mal da so Schreiben gezeigt. Er hat da mal für meinen Onkel, glaube ich, so 'n Mietwiderspruch geschrieben. Ich sollte das damals machen, aber ich hatte keine Zeit. Na ja, dann hat er das irgendwie da mit der KI hat er der KI gesagt, was irgendwie Sachverhalt ist. Und dann hat die ihm da 'n top aber wirklich top Widerspruchsschreiben geschickt.
Mhm. Ja. Aha. Ja. Aha. Ja, ja. Gut. Mhm. Mhm. Ja.

Ja?
Mhm, und, äh, auf der anderen Seite, selbst wenn sie es hätten, glaubst du nicht, die würden da einfach irgend 'n Stuss reinschreiben? Da d das checkt doch keiner.
Ja, genau, ja, genau. Man muss ja nicht die Wahrheit sagen, ne?
Ja, genau. Ja, dementsprechend, ja, ja, na ja.
Mhm. Was glaubst du denn? Glaubst du, das ist mehr positiv oder mehr negativ, also, mehr Vorteile oder mehr Schaden?
Mhm. Mhm. Ich ja, ich würde sagen, das kommt auf die Person an. Denn da kannst du nicht unbedingt sagen, ja, hier dies und das. Na, auf au online dann an den sozialen Medien gibt's natürlich auch das Mobbing und alle möglichen negative Dinge. Aber wie du sagtest, es gibt auch viele positive Dinge, ne? Ganz klar. So, äh, im im Großen und Ganzen, ähm, die Herde die Herde wird immer irgendjemanden hinterherrennen und sagen: „Ja, die haben recht oder die haben nicht recht.“ Und, äh, na ja, die brauchen halt 'ne Kuh vorne mit 'ner großen, äh, Glocke und dann rennen die hinterher. Ja, ja. Dann rennen all die anderen Kühe hinterher und wenn's grad den den Berg runtergeht, dann machen's alle mit und dann jammern sie.
Ja. Hm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Ja so 'ne Kuh vorne. <laughs> Mhm. Ja, richtig. Ja, so ist es leider, also, ja, das ist diese Massenbewegung, ne? Mhm.
Ja. Ja, genau, genau. Deshalb muss man mhm.
Mit der Masse mitziehen. Sagte mir meine Freundin hier letztens, das Problem ist, dass die jungen Leute halt auch alles glauben, was die da lesen, ne? Also, wenn die sich dann zum Beispiel bei Instagram so Profile anschauen, die glauben, die Leute sind wirklich so happy im wahren Leben, aber die können's, glaube ich, nicht so wirklich reflektieren, dass das ja nur Momentaufnahmen sind. Also, ich manchmal denke ich mir, die Leute müssen auch denken, meine Kinder, die haben dauergute Laune, weil die Fotos, die ich so an meine Familie schicke, da so da lachen die Kinder immer, ne? Ich schicke natürlich keine Fotos von den schlimmsten Momenten, ne? Aber <chuckles> also, ich meine also, das ist ja auf Instagram nichts anderes. Wie viel ist da wahres Leben, ne? Das ist natürlich auch viel vorgespielt, ne?
Ja. Ja. Mhm. Ja. Aha. Mhm. Ja, ja. <laughs> Ja. Mhm. Ja. Aha. Ja. Aha. Ja, ja. Ja, sicher. Mhm <laughs> Ja. Na ja, sicher, ne? Mhm, hm. Ja.

Ja, <chuckles> na ja, siehste, ähm, es es es geht schon. Ähm, es geht schon. Ähm, ich habe auch schon, äh, benutzt und das war letztes Jahr. Da habe ich mich mit dem, äh, KI unterhalten über den, äh, Geist in der Maschine, also, The Ghost in the Machine, w wie lange es braucht, oder ob es jemals passiert, dass KI wirklich selbst anfängt zu denken, ja? Und das das fand ich eigentlich sehr interessant. Nein, das sagt sie natürlich nicht, sind programmiert. Ich meine, im Grunde genommen wissen wir das, aber wenn man mit Leuten da sage ich: „Warum ist das intelligent?“ Intelligenz ist von Selbstdenken. Und sie sagen dann: „Na die denken doch selbst.“ Nein, die sind programmiert. Die können vielleicht neue Informationen reinbringen, ja, aber das ist mehr äh, äh, w
Ja. Okay. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Und? Ja, ja, richtig, ne? Genau. Die können Verknüpfungen von dem, was jemand in die reingeschrieben hat die können jetzt, glaube ich, Verknüpfungen machen, aber nicht darüber hinaus, so.
Verknüpfungen, ja. Ja, ja. Mhm. Ja, genau, genau. Ja, genau, genau. Und das ist nicht unbedingt denken, ne?
Mhm. Ja, ja, ja. Mhm.
Hm. Na ja, ich i ich ich weiß es nicht. Es ist nicht unbedingt In Intelligenz oder auf einer Seite sehe ich, was sie mir sagen wollen, auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass, ähm es ist nicht alles da, weißt du? So, dementsprechend bin ich mir auch oftmals nicht sicher, was ich da denken soll. Aber das war eine ja. Mhm. Ja. Es war ein interessanter Dialog. Hm.
Ja. Ja, ja. Ich ehrlich gesagt auch. Also, ich sehe auch die Gefahren, ne? Also, das ist natürlich und ich glaube, es muss auch einfache Rahmenbedingungen es muss moralische Bed Rahmenbedingungen geschaffen werden, wie mit der KI gearbeitet wird. Das müssen die Länder für sich klar haben und das muss von der Regierung kommen.
Mhm. Ja, genau. Aha. Das ist richtig. Mhm. Ja, ja. Und das muss auch strikter äh, ja, dass
Ja. Eig also, kontrolliert werden. Mhm.

Ja, genau, genau. Und d denn denn damit könnte schon viel Unfug angefangen werden und viel, äh vieles Schlechte kann sich entwickeln, ne? Ja, ja. Und das ist nicht nur Leute gegen Leute, dann sind's, äh
Ja. Ja. Ja, ja, ja, mhm. Ja, ich meine, das ist nicht mehr Internet, Darknet und so, ne? <clicks tongue> Das ist ja auch schrecklich. So mit Internet, Darknet, das ist ja auch schrecklich, was da läuft heutzutage, ne? Das ist ja
Sag noch mal? Aha. Ja, ja. Mhm, aber das gab's ja schon immer, das gab's ja schon immer, ne?
also Ich glaube ja, aber es ist durch das Darknet einfach viel leichter geworden, sich zu ver vernetzen und da, also
Mhm. Ja.
m Massen
Ne, ich meine, dieses Darknet gab's doch schon immer seit den 90ern. Das ist, äh, nicht neu.
Ja. Ja, ja, sage ich, aber du, mit der Einführung, ne? Also, ich wär okay, ich dachte ja Kindesmissbrauch und so, klar, das gab's schon immer, aber ich glaube, mit diesem ganzen Darknet wurde das so professionalisiert, ne?
Aha. Hm? Mhm. Ja. Aha, ja, ja, ich
Hm, also, wie gesagt, mit der KI, ne, wird des auch also, es wird irgendwelche negativen Seiten haben, ganz sicher, ähm, aber es wird auch viele positive Sachen geben. Da muss man ja auch mal optimistisch sein, das wird schon 'ne gute Sache.
ähm, da müssen sie schon Hm? Hm. Mhm. Ja, sicher, mhm. Ja, hm, ähm ja, das ist genauso wie hier mit den sozialen Medien oder mit allem anderen. Es kommt drauf an, wie man es benutzt, ne? Und und, äh, man muss natürlich auch hier und da mal auf der Hut sein, das das ist richtig, ne? Na ja, gut, mal sehen, was passiert.
Ja, ja, genau. Richtig, genau. Mhm, mhm. Also, nicht immer alles als negativ abschreiben oder so, aber sich schon den Gefahren irgendwie also, die Gefahren so vor Augen haben, aber trotzdem so auch das Gute daran sehen, ne?
Mhm. Ja, sicher. Mhm, ja, genau. Ja, genau, genau, ne? Ähm, das wird schon, das wird schon. Interessant, auf jeden Fall, ne? <laughs> Ja, du. Denn tschüss, tschüss.
Ja, finde ich auch. Danke für das Gespräch und mach's gut. Tschau, tschau.